देखिये, ये तो आपने आज का जो दौर चल रहा है, उसके हिसाब से अच्छा ये प्रश्न कर लिया आपने। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि है ना, देखिये हमारी फैमिली में ना, जो बच्चे हैं उनको घर का खाना आजकल पसंद ही नहीं आता। तो, ब बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिशें करनी पड़ती है, जिसकी वज़ह से उनको अ, जो घर का बना हुआ खाना
जी। हाँ। हाँ, हाँ। ओह! <chuckles> जी। हाँ। मतलब आपके घर में भी वही ज सभी सभी माँ-बाप यही कहते हैं कि भई, हमारे बच्चे खाते नहीं हैं घर का खाना। वही आपके भी हो रहा है। अच्छा।
बिल्कुल, बिल्कुल। वही चल रहा है। तो ना वैसे तो हमारे ज जो बच्चे है ना, उनकी स्कूल से ही शुरुआत हो गयी थी। स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट को भी आजकल पता है कि बच्चे हैं ना, बाहर का खाना, फास्ट फूड ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अ, बच्चों को ना जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना उनके लिए तो कंपल्सरी कर दिया है कि, उनको 1 फ 1 टिफिन में तो फ़्रूट, ड्राई फ़्रूट लेके जाना है और घर का ही खाना होना चाहिए। ज़्यादातर
हाँ जी। ठीक है। बाहर का खाना खाते ज़्यादा, हाँ। जी। अच्छा। मतलब छोटे बच्चों के लिए कंपल्सरी हो गया कि वो घर से लेकर जाएँ कुछ खाना।
उहुँ। हाँ, जैसे ना दूसरे टिफिन में रोटी-सब्जी और 1 टिफिन में ड्राई फ्रूट्स और जो मिड ब्रेक होता है उसके लिए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स में से 1 लेके जाना कुछ भी। तो
हाँ। अच्छा। जी। तो मतलब 2 टिफिन लेके जा रहे हैं, बच्चे अब?
हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि ऐसा क्यों होता है। है ना, क्योंकि, क्योंकि बच्चों की बचपन से ऐसी ही आदत हो जाए कि उनको पसंद आने लग जाये मतलब उनका एक वो एक हैबिट बन जाये, इस वज़ह से ना स्कूल वाले स्टार्ट कर दिए। तो फिर धीरे-धीरे ना बच्चों की भी आदतें हो जाती है कि घर पे भी वो वैसा ही खाना शुरू कर देते हैं। तो जब फैमिली मेंबर स्टार्ट करते हैं ना तो उनको बच्चे मानते नहीं हैं, जल्दी से। जितना वो स्कूल और अपने टीचर्स की बात मानते हैं। ये भी। हाँ। हाँ।
अच्छा, बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। <laughs> आह, ये तो बढ़िया है। जी। सही बात है। हाँ। जी। <chuckles> बच्चे नहीं मानते हाँ, घरवालों की नहीं मानते। शायद हम सभी ऐसे होते हैं, सब बड़ बड़े भी ऐसे ही होते हैं। <chuckles>
हाँ, बिल्कुल। सभी ऐसे होते हैं। तो और आजकल कि जो भागदौड़ वाली और बिजी लाइफ़ हो रही है ना तो उससे बड़े लोग भी ऐसे ही है कि वो भी सोचते हैं कि घर में कौन बनाए, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, बाहर ही खाने चले जाते हैं, तो वो भी। तो और कुछ होता है कि जैसे आजकल वर्किंग हो रहे, मम माता-पिता दोनों ही वर्किंग है तो फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सुबह बच्चों के लिए कुछ हेल्दी फूड बनाएँ। है ना तो फिर वो इसलिए जल्दबाज़ी में जो भी
जी। हाँ। जी। सच बात है ये तो। हाँ। जी। टाइम नहीं होता है। तो मतलब सबसे सबसे ब माफ़ कीजिएगा। जैसे सबसे बड़ा दुविधा यही है की वक़्त नहीं होता लोगों के पास तो इसीलिए वो परिवार के साथ हेल्दी खाने की जो आदत है, वो छूट रही है पीछे।
हाँ जी।